Sí. Es que últimamente, me siento muy insegura, ¿sabes? Acerca de la estabilidad financiera, mm, de mi familia, eh, porque tuvimos un <chuckles> podría llamarse, un descalabro financiero, mm, hace poco. Nosotros vendemos productos en Amazon, eh, los fabricamos en China, o sea, nosotros hacemos como toda la investigación, mm, hacemos toda la importación, y todo el proceso. Y empezamos a tener m problemas con el producto, porque se empezó a oxidar. Así que, eh, prácticamente, nos tocó perder, eh, las barras que que ya teníamos, y, eh, en este momento, casi que nos toca, empezar otra vez, de 0. Eh, tengo mucho susto, porque es es, eh, es, digamos, mm, lo que nos queda de nuestros ahorros, lo que está en juego, y y no y no sé qué qué pueda pasar. Entonces, si metemos toda la plata, de nuevo, en un en en otra vez, en Amazon, pero tampoco, nos podemos quedar sin fondo, pues, como como de emergencia, y todo esto. Entonces, eh, sí, s me gustaría saber, ¿cómo puedo vencer, eh, digamos, esta este miedo, este temor a a a poder avanzar?
Okey. Ujú. Okey. Ajá. Okey. Ajá. Claro. Claro, entiendo. Es una preocupación bastante fuerte, bastante, pues, complicada, por todo el tema que me mencionas, ¿no? Que de cierta forma, lo perdieron. Pero pues, todavía no están perdidos al 100%, pero sí es una preocupación, bastante fuerte, y bastante importante, y es entendible. Y y voy a tratar de de darte un consejo, una sugerencia. Pero me gustaría saber, un poquito más, cuáles, eh, pues, digamos, ¿tienen alguna otra fuente de ingresos, aparte de la ya mencionada? Y si es así, ¿qué tan estable son, en ambas partes? A lo mejor, la parte de Amazon, y la la parte, eh, del otro ingreso, que podrían llegar a tener.
Sí, así es. Sí, exacto. Gracias.

Bueno, sí, gracias a Dios, a a actualmente tenemos otra fuente de ingresos que, es como la que suple nuestros gastos mensuales, gracias a Dios, eh, podríamos decir que esos gastos mensuales están cubiertos, pero, mm, tú sabes, no es solamente eso, ¿no? Tenemos tenemos 2 hijos, hay una cantidad de de proyectos con ellos, de de de sueños que todavía necesitamos cumplir, y casi que <clears throat> nuestro, n nuestro sueño está ahí en Amazon, porque es lo vemos así como nuestra pensión, como ese negocio que funciona solo y y nos empieza a entregar como esa estabilidad financiera y esa tranquilidad de alguna manera. Entonces, sí, nuestros ingresos actualmente, ef eh, digamos fijos, están cubiertos, eh, ya la otra parte es es como estabilizar por completo el el proceso.
Okey. Claro. Claro. Ajá. Okey. Okey, entiendo. Entonces digamos que sí tienen un un tanto, la diversificación de estos ingresos, ¿no?
Sí, totalmente.
Okey, perfecto, ¿y cómo son los gastos mensuales? ¿Tienen alguna deuda o algo importante que tengan que pagar? No sé, a lo mejor un carro, una casa, a lo mejor la colegiatura de tus hijos, ¿tienen estos gastos mensuales fijos?